М, вот, и, значит, они, э, её 4 старших братьев, может быть, не 4, я щас уже щас буду немножко додумывать какие-то детали, которых я не помню, буду досочинять. Не не ту то, что я хочу наврать, а потому что я просто не всё знаю. А, вот. М, пусть будет 4 её старших братьев, они просто привели её в сарай, дали ей верёвку и сказали. А! Точнее так, сначала они сказали ей: "Выйдешь замуж за"
Никогда ничего. <chuckles> Ну да. Мгм.
"а, старшего брата своей покойной ой, господи,- за мужа своей покойной сестры". Вот так.
Так, подожди подожди, а почему она должна была за кого-то выходить замуж, если у неё был до сих пор ещё живой муж, просто которого она ждала?
Да, я вот тоже так считаю. А в этом случае это как бы было, как её не пустили назад, и она больше м, она стала как бы она потеряла мужа и ребёнка. Всё, это был путь закрыт.
То есть, получается, что, э, мама мужа, да, свекровь, она могла, в принципе, такое принять решение для молодожёнов, да? Просто я тебя не пускаю, и, соответственно, вы расстаётесь, и ваш брак распадается.
Мгм. Да. Да. Да. Да, вот, хотя нам все говорят, что раньше был патриархат, но не совсем, да? То есть получается, что вот такой матриарх дома находился, и к который принимал такое решение.
Ничего себе, но это очень сыро это очень суровое время и очень суровое решения.
Очень суровое решения. А у неё как раз её старшая сестра умерла и оставила деток-сироток, и остался, а, соответственно, муж старшей сестры и детки-сиротки.
Так.
И ей говорят: "Ну, в таком случае ты пойдёшь- вот эти старшие братья- ты пойдёшь, а, замуж за своего вот этого как это называется по-русски? Де деверь деверь и будешь воспитывать сирот от своей сестры, как бы всё, что ты сейчас можешь сделать. Это потому что огромный позор, то, что ты ушла из дома". А она говорит Ну, как она рассказывала, самый, говорит, нелюбимый мой мужчина был вот этот муж моей старшей сестры.
За мужа, деверя, наверное. М. Да. Ну, конечно, да, она же его не выбирала. Тут получается, что это, в общем-то, навязали, наверное, да, ей вот это в шу
Да. Во-первых Мгм. А она была очень огненна вот такого характера, прямо женщина просто огонь вот этот вот, а он был очень скромный, очень смиренный, э, верующий мусульманин, который учился в медресе, ну, вот духовное образования мусульманское, но в советское время оно не котировалось, а вот, и он был настолько кроткий и, вот, а именно верующий, что он не мог иногда себя отстаивать, когда его там буквально обкрадывали и так далее, то есть просто говорил: "Ну вот, забрали люди, да, вот Аллах накажет".
Мгм. Мгм. Да да да да. Мгм. М, то есть, за себя даже не мог постоять, получается, да?
Мгм. А, да, и ещё он был её старше на целых 10 лет, и он казался ей просто она его в шутку называла николаевским стариком, потому что он ещё при Николае-царе ещё жил.
<laughs> Но очень очень интересное прозвище она ему дала. Так.
Да. А вот, э, а. Хотя, по сути, всего 10 лет разница, вот. Но она на татарском называла его "николаевский старик". И вот так ей не хотелось за него замуж, но братья привели её в сарай, дали ей верёвку и сказали: "Вот либо ты" Да, "Делаешь с верёвкой определённые действия, не будем их здесь комментировать, либо ты в за него выйдешь замуж".
Забирай, да. Мгм. Слушай, ну, это, конечно, такой выбор, <chuckles> тяжёлый очень.